Dedim ki, bir arayayım, belki bulurum. Arayayım arkadaşlık edi ege arkadaş olarak istek göndereyim falan, belki bulurum. Buldum, istek gönderdim.
He he. <chuckles> Evet.
K konuşmaya başladık, bir gün böyle, 1 gece boyunca, uuu, konuştuk. Ertesi güne kadar ful konuştuk. Dedik ki dedim k: "Ertesi gün yarın okulda buluşalım." "Tamam." dedi. O gün okulda buluştuk ve gerçekten uzun soluklu bir ilişkiye çıktım o günden sonra ve çok da fazla kullanmadım sadece, hani, iii, takipçi olarak.
Ha. İşte yok as hı hı. Ha. Ay, inanılmaz. Doğru. Anladım. Ne kadar güzel aslında. Yani, iii, bunu öğrenmek, iii, istemiştim ben de. Eee, çünkü, eee, hani, normalde eskiden insanların sahip olmadığı bir iletişim gücü de veriyor, eee, ve mesela, uzaktaki biriyle, eee, sıcak bir iletişim kurabiliyorsun veya uzun süre koptuğun bir arkadaşınla tekrar temasa geçebiliyorsun veya en azından ondan haberdar olabiliyorsun, "A! Düğün yapmıştı bir mesaj yazayım." diyebiliyorsun. Eee, aslında bu tarz, emm, gerçek olan bağlarını kuvvetlendirebileceği ortamlarda sağlayabiliyor, değil mi?
He he. Kesinlikle. E <chuckles> aynen öyle, aynen öyle. Aynen öyle, yani, gerçek bağ ama şey yok. Eee, arada mesafe var. Ve bu mesafeyi saniyeler içerisinde kat edebiliyorum. Sosyal bağ eee, şey sayesinde, sosyal medya sayesinde, dediğim gibi.
Hı hı. Evet, değil mi? Çok, eee, evet, o anlamda çok güçlü diyebiliriz. Peki yine de dengeye, eee, hani, ııı, zor bir soru bu ama yine de t teraziye koyduğun zaman, negatif ve, emm, pozitif yanlarını, insan ilişkileri bakımından soruyorum, hani, bu bağların, ııı, samimiyeti ve gerçekliği, aaa, açısından soruyorum. Sence, eee, hani, ne yüzdelerle, eee, iyidir veya daha kötüdür?
Tabii ki de. Yani, ııı, yeni yeni bir insan tanıma, hayatına yeni bir ins ya benim aslında insanlığa karşı güvenimi bi bayağı kırıyor sosyal medya çünkü dediğim gibi, hani, iii, o ilk izlenim var ya Einstein'ın da dediği atomu, <chuckles> ön yargıyı parç "Atomu parçalayabilirsin ama ön yargıyı asla." Hani, o, aldığım ön yargı gerçekten sosyal medyada çok kötü. Onun harici dediğim gibi biraz önce, hani, eee, buluşamadığın, görüşemediğin, daha önce etkileşim kurduğun ya da başka yakın arkadaşının tavsiye ettiği böyle anlattığı bir arkadaşı ç g gerçekten, eee, ö yani referansı rahat bir şekilde bulup, iletişime geçebiliyorsun ve bu bu açıdan çok iyi İletişimi kolaylaştırması açısından çok iyi, çok seviyorum. Ama, ııı, ön yargılayım bir tık yeni, yeni bağ y ye ye yeni bağlar kurmada aslında, öyle diyebilirim.
Evet. Anladım. <chuckles> Ön yargıyı değil, doğru. Anladım. Evet. Değil mi? Anladım. Negatif yanları da var. <chuckles> Doğru, anladım. O zaman, hani, eee, iyi yanlarını da çok iyi kullanabilen, hani, özellikle, eee, belirli ilişkilerdeki güçlendirici yanını kullanan ama bazı k konusunda da tedbirli davranan bir insansın. Çok keyif aldım bu konuşmadan, teşekkür ederim.
Kesinlikle. <chuckles> B ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım bu konuşmadan. Umarım d daha böyle gerçekçi sosyal uygulamalar gelir karşımıza. <chuckles>
Umarım, görüşmek üzere.